Allora, da quello che poi ho saputo, era diciamo anche lei ai piani alti. Non era socia, perché non lei aveva rifiutato, ma loro gliel'avevano proposto di essere socia.
Okay.
Quindi, uhm, fondamentalmente, mi sembra di aver capito che avesse molto potere là dentro.
Mhmm.
Quindi, non voglio dire che <chuckles> è stata lei a decidere, ma <chuckles>
E eh. No, no, ma puoi dirlo. Puoi dirlo tranquillamente, qui puoi sfogarti assolutamente, non ti sentirà anzi è tuo diritto. Anche perché, oggettivamente, per come stai esponendo le cose, una persona, ehm, che ascolta può s semplicemente fare una sola conclusione, è stata lei che, per ripicca, ti ha voluto fuori dai giochi. Ma, tuo marito continua a lavorare lì dentro o anche lui se n'è andato? Ah proprio in coppia, ciao, tutt e 2. E beh, allora
Mh. Sì. No, no. No, no, anche lui No, no, no. Eh, lui n ehm, aveva il contratto a tempo indeterminato, ha dato le dimissioni un mese dopo.
Ha fatto benissimo, un applauso comunque al marito, ha fatto bene perché comunque ha preso le tue parti. Guarda tesoro, mi dispiace veramente un sacco, che brutta roba, veramente. Cioè b sono adulti, cioè, v voglio dire, se dovesse arrivare una dipe questi son capricci veramente a livello infantile.
<chuckles> Mh. Infatti. <chuckles> Ma guarda, ti dirò di più, quanti anni ha, secondo te, questa donna?
Ma avrà son 40, na quarantina, suonati?
No, vabbè, ne aveva trentaci 35-36, comunque una donna. Cioè. Eh!
Eh vabbè, s più o meno ci va vicino, cioè, voglio dire comunque è già adulta per fare queste cose, nel senso
Esatto!
Ah, oddio. Allora, guarda, uhm, prima di tutto, non ti sentire male perché, anzi, benedetto il cielo che te ne sei andata da quel posto tossico perché al al di fuori del fatto che tu vuoi fare la makeup artist, quindi, ehm, sicuramente un posto puoi trovare, un posto molto più carino tipo, non so, se ti piace M·A·C, ehm, comunque loro, ehm, addirittura istruiscono i propri dipendenti a diventare dei makeup artist perché comunque devi essere in grado di truccare le clienti, quindi figurati. Secondo me in un posto così oppure Yves Saint Laurent, cioè, è pieno di posti dove effettivamente puoi stare a contatto con le cose che ti piacciono e non
Una donna adul Mh. Mh-mh.
Ah, perché c chiunque, è vero, vuole fare la receptionist nella vita, come se non fosse uno dei primi lavori che si fanno appena usciti poi dalle scuole dell'obbligo per imparare a lavorare. Comunque, al di fuori di questo
Certo. <chuckles>